Ага, понятно. А. А когда ты работаешь, что помогает тебе сконцентрироваться?
А вот, кстати, когда работаю, я поняла, что я не могу слушать музыку со словами. Потому что они очень забирают моё внимание. И я концентрируюсь на словах, на тексте. И поэтому стараюсь, а, либо что-то такое более электронное, инструментальное находить.
Мгм. Мгм.
И тоже не слишком такое яркое, может быть, н н не не темпераментное, я бы сказала. Что-то спокойное, скорее. Э, одно время я находила плейлисты на "Ютубе". Там даже специально называлась, а, "Музыка для кодинга" или что-то но я потому что в да. <chuckles> В общем, в IT работаю. Вот. И она мне, кстати, очень заходила, потому что там, действительно, такая ней нейтральная, э, без слов, без текстов. И очень не отвлекающий, наоборот, помогает сфокусироваться, сконцентрироваться на каких-то, может быть, э, сложных задачах. <chuckles>
Ага. Так. Да. Даже так? <laughs> Не знала. Да. Ага. М. Да, звучит вообще очень серьёзно "Музыка для кодинга", на мой взгляд.
Музыка для кодинга. <laughs>
Да.
Ну да, там та такая немножко интересная, ритмичная, но в целом не отвлекающая тебя от от работы. Потому что иногда действительно нужно очень углубиться в задачу.
Мгм. Мгм.
А, когда слушаешь текст и пани начинаешь думать, о чём о чём вот эти пе песня, то н н как-то сложно эти 2 функции одновременно.
Мгм. Ну, а если, вот, мы говорим про инструментальную музыку, есть какие-то предпочтения по инструментам?
Ам. Ну, пианино, кстати, я даже хотела научиться на играть на фортепиано. <chuckles> Очень нравится, как, а, оно звучит, а, особенно тоже, может быть, не чисто фортепиано, а вот, э, <clicks tongue> в каких-то
Здорово. Мгм. Отличный.
э, комбинациях с чем-то тоже с тем с той же самой электронной музыкой может интересно звучать. Ам. Если, например, говорить о гитаре. Э, что я люблю больше акустику или не акустику, н н не знаю, акустические треки, конечно, интересные бывают. Т но не но не всегда. <laughs>
Мгм. Мгм. Да, например.